อ่า นั้นเสีย คือเสีย อันเนี้ยคือเสียไปแล้ว อันเนี้ย แต่จะไม่ใช่พี่ชายผมแล้ว ก็คือว่าจะเป็นญาติ ๆ ที่สนิทกันมากเลย ครับ ก็เลยแบบว่า เออ ผมก็เห็นเขา เออ ผมก็ยกมือทักเขา แต่เพื่อนผมอะที่เดินนำหน้าไป เดินผ่านเขาไปเลย แล้วก็มารู้ทีหลังว่า เขาเสียชีวิตแล้ว มาหลายวันแล้ว เหมือนเขาจะมาหาเรา ใช่ครับผม เพราะ เพราะว่าเหมือนว่า เรามีความรักซึ่งกันและกันอะครับผม ก็คือว่าเป็นเพื่อนสนิทมาก ๆ เลย แต่ก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือขาดหายกันไป อะไรอย่างเงี้ยครับผม
อ๋อ อืม อืม เขาอาจจะไม่รู้ตัว อ๋อ อืม อืม เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมาลานะคะ หมายถึงว่า
ใช่ เขาอาจจะมาลาเราครับ
คน คนที่เคยมีความผูกพันในอดีต หรือว่าเคยใช้เวลาร่วมกันเป็นเพื่อนรักกันมา หรือว่าเป็นญาติ ญาติสนิทมิตรสหายกันมา เขาก็จะมาหาคนนั้นนะคะ อืม
ถูกต้องครับผม ครับ พี่ชายผมนะครับ ก็ถ้ามาหาบ่อย ๆ ก็คือว่า เข้าฝันน้องสาวผมบ่อยมาก
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ขอสอบถามหน่อยค่ะ เขา เขาเสียไปเนี่ย แล้วเราได้มีการทำบุญไปให้เป็น ประจำ กรวดน้ำ เอ่อ ใส่บาตรไปให้ บ้างไหมคะ?
อืม ครับ ช่วง เป็น เป็นประจำครับ ทำเป็นประจำครับ ก็จะมีหน้า ทั้งหน้าเทศกาลอะไรก็ทำ น วันพระ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มีให้ หรือว่าช่วงไหนเราไปทำบุญ เราก็จะระลึกถึงเขา
ค่ะ อืม ดีมาก ๆ เลยค่ะ เขาก็น่าจะ ได้รับ อืม
อืม ครับ อ่า ถ้าวันไหนเรามีการนั่งสมาธิ หรือว่าไปทำบุญอะไรต่าง ๆ เราก็จะ ระลึก ระลึกถึงเขาทั้ง ครับ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน หรือว่าจะเป็นพี่ชายนะ เราก็จะระลึกถึงเขา เพื่อให้ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำวันนั้นนะครับผม ให้ถึงเขาด้วยครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม หมวกเชื่อนะคะว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วอะ เขายังคงวนเวียนอยู่อาจจะส่วนหนึ่งเขายังรู้สึกผูกพัน หรือว่าอาจจะมีห่วงบางอย่าง หรือว่าอาจจะยัง ไม่ถึงคราว เขาเรียกว่า อายุขัยของเขา
ใช่ อ่า ยังไม่ถึงเวลาของ ค ใช่ อะไรประมาณนั้น ก็เหมือนพี่ชายผมอะครับ เคยมา
ใช่ค่ะ อา
คือเคยมาคุยกับน้องสาวเลยไม่ได้มาเข้าฝันนะครับ
ค่ะ อืม ฮะ!
เคยมาคุยกับน้องสาวเลย นานแล้วครับตอนที่เขาเสียใหม่ ๆ เขาบอกว่า เขายังไม่ถึงฆาต เขายังไปไหนไม่ได้ เขายังต้องวง วนเวียนอยู่อย่างนี้
อันนี้นานหรือยังคะ? อืม อ๋อ

อื้อฮือ ขนลุกเลยค่ะคุณบ้าน อย่างงี้ก็แสดงว่า เอ่อ ทางบ้านของคุณบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะมีซิกซท์เซนส์ มีความรู้สึกที่สามารถรับรู้ได้ อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ?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
อืม แล้วถามหน่อยค่ะ ปกติ มีการปฏิบัติภาวนาไหมคะ? ค่ะ
อืม ก็มีบ้างครับผม แล้วแต่ความสะดวกครับผม แต่ถ้าช่วงไหน อา มี ก็
ค่ะ อืม
ทำบ่อยอยู่นะครับ เมื่อ ก็คือว่าแต่ไม่ได้ทำเป็นกิจวัตรประจำวันอะไรเนี่ยครับ อย่างเงี้ยครับผม แต่ถ้าอันไหนช่วงไหนว่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีการวิปัสสนามั่ง นั่งสมาธิ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
ค่ะ อืม อืม อืม อันนี้สาย สายไหนคะ? รบกวนสอบถามได้ไหมคะ?
อา ก็ผมนั่งวิปัสสนาสายหลวงปู่มั่นครับผม
อ๋อ! สายหลวงปู่มั่น พระอาจารย์ปราโมทย์ไหมคะ?
อา ก็ ครับผม
รู้ รู้จักพระอาจารย์ปราโมทย์ อ๋อ ค่ะ
ใช่ครับ ครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นในสายของ ของ ของหลวงปู่มั่น หลวง หลวงพ่อจรัญเนี่ยครับผม
อืม อืม หมวกเองก็เคยไปตามรอยค่ะ เป็นวัด เอ่อ วัดเจดีย์หลวงหลวงปู่มั่น ท่านเคย เป็นเจ้าอาวาสที่นั่น ที่ เชียงใหม่ค่ะ แล้วก็มี มีไปวัด เอ่อ วัดสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องที่เชียงดาว จะเป็นของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
ครับ ใช่ ถูกต้องครับ ใช่ครับ อืม อ๋อ ครับผม ครับ แต่ของหลวงปู่มั่นนี่ผมก็จะมี เหรียญหลวงปู่มั่นอยู่เหรียญหนึ่ง ซึ่งสร้างตรงกับวันเดือนปีที่ผมเกิดเลยด้วย
ใช่ค่ะ เป็นสายของหลวงปู่มั่น